Ah, oh. Ako naman, pag malamig ang panahon, ang almusal na paborito ko champorado. <chuckles> Ayan, oo, oo, pag maulan, 'di ba, ganyan. Parang ano, siya nakakaginhawa ng pakiramdam.
Oh, uy, ay, oo. Sarap din yan, masarap yan. Oo. Oo, di ba? Lalo na pag ano, pag ma matsokolate talaga.
Oo. Ah, oo, yung marami talaga, yan.
Oo, di ba? May mga gatas pa talaga.
At ano, may dilis na toppings, oo.
Ay, ang sarap. Oo, oh, u Partner yan, partner. <laughs> Di ba?
Tama, tama at mahilig din naman ako sa ano, sa pandesal, ikaw ba?
Akom paminsan-minsan. Depende din sa ano o depende din sa pansit. Pero gusto ko yung medyo tutong.
Ah. Na ano, ah, ah, oo. Hindi yung talagang sobrang lambot.
Na pandesal. Oo, parang. Oo, medyo yung tutong na tutong talaga.
Oo, tas mainit-init.
Ah, ang sarap kasi para crispy masyado eh, pag bawat kagat mo.
Oo nga. At saka basta hindi naman yung pagkagat mo, yung parang hangin lang, kasi may mga gan. Oo.
Ah. Oo. <laughs> Ang pangit naman no'n. Parang hindi sulit yung bayad.